Du sag mal, also, viele, die haben ja dann Probleme an kreativen Projekten oder irgendwelchen kreativen Sachen, da auch wirklich langfristig irgendwie Freude zu haben und auch die Motivation zu haben. Wie machst du das denn am besten?
Hm, ich würde sagen, ich bin sehr kreativ in vielen Bereichen. Ich versuche das meistens so mit verschiedenen Projekten irgendwie hochzuhalten.
Mhm. Mit verschiedenen Projekten. Also, was machst du denn bei den Projekten jetzt kreativ gesehen?
Ähm, also ich, boah, ich habe viel. Ich will jetzt nicht so die ganze Zeit durchlabern, aber, ähm also ich arbeite, ähm, be beruflich so im Printbereich, so Designbereich. Ich mache sehr viele Kunstwerke und Bilder und so was.
<laughs> Ah. Mhm.
Und als Hobby mache ich dann halt so ich habe meinen kleinen eigenen Shop, dann mache ich so Videospiele nebenbei, schreib 'n paar Geschichten und so. Einfach so, um mich abzulenken, w wenn mal irgendwie so, ja, bisschen die Motivation nachlässt.
Ah, verstehe. Also, du hast auch wirklich dann, ja, 'ne Vielzahl an verschiedenen Hobbys, die dich irgendwie auch wirklich so kreativ vorantreiben.
Genau, genau. Das sind so verschiedene Interessenbereiche, würde ich sagen. Deswegen hilft das irgendwie, diese Motivation zu halten, obwohl das alles kreativ ist quasi.
Mhm. Okay, ich verstehe, und im Endeffekt, ähm, sage ich mal, bei so vielen kreativen Projekten, die du dann irgendwie machst, fällt es dir dann dann trotzdem mal schwer, irgendwie Motivation jetzt grade für das eine Projekt zu finden, wenn man ja dann grade so kreativ und fokussiert auf das andere ist?
Ja, vom früher, ähm, da habe ich viel Zeit in dieses in diesen Shop ich habe ja so 'n kleinen Shop, habe ich ja angesprochen. Da habe ich viel Zeit reingesteckt und dieses Geldverdienen damit war dann irgendwann so 'n so 'n Ziel anstatt dieses Kreative. Ja, dann gab's auch schon Zeiten, wo ich dann so ja, wo das sehr stark nachgelassen hat.
Mhm. Ja. Ne, verstehe. Das ist ja schade. Und, ähm, hast du das denn wieder aufgegriffen mit dem Shop?
Ja, ja, das mache ich immer noch, aber ich habe so ja, ich habe meine Arbeit und das ist quasi das Geldverdienen. Und dann habe ich das so zur Seite gelegt und dann wieder einfach nur mich kreativ auszudrücken, das ist so die, ähm ja, der Hauptpunkt jetzt.
Mhm. Mhm. Aber glaubst du nicht, dass es dann auch an einigen Punkt so 'n bisschen too much ist, wenn man auch grade in so 'ner kreativen Branche arbeitet und dann auch noch irgendwelche kreativen Hobbys hat und sich da wirklich so, ja, vertieft da drinnen? Ist das nicht manchmal einfach zu viel auch für dich selber?
Hm, geht, würde ich sagen. Ja, es gibt Momente, so ganz kleine Phasen für 1, 2 Tage. Da versuche ich einfach so was anderes zu machen.
Mhm. Okay, aber du bist immer noch gut dabei, also, immer mit den kreativen Sachen et cetera?
Ja, würde ich sagen. Also, ich mache schon, äh, fast 10, 12 Stunden was Kreatives, würde ich sagen, ja.
Oh, okay, <chuckles> das krass. <chuckles>
Ja, irgendwie gefällt mir das, ja.
Und Wenn's dir gefällt, ist es ja auch gut in 1. Linie und wie gehst du denn trotzdem damit um, wenn jetzt, sage ich mal, doch mal 'n schlechter Tag ist und, ähm, du keine Lust hast? Wie motivierst du dich denn wieder da reinzukommen?
Ja, das das kommt drauf an, äh, kann mich kann ich jetzt so schlecht pauschal sagen, aber meistens, wenn ich merke so: „Boah, ich komme gar nicht mehr weiter quasi“, stehe ich schon mal auf. Ich gehe spazieren. Vielleicht gehe ich mal in die Stadt und gucke mir so in Büchereien, das mache ich gerne so, ähm so Buchcovers an. Das inspiriert mich meistens auch.
Mhm. Mhm. Cool und so, wenn du grade dadrüber sprichst, so mit Inspiration und sowas, ähm, holst du dir dann auch Inspiration von zum Beispiel ja, es gibt ja ganz viel, wenn du so rausgehst, hast du ja grade erwähnt, hast du dann auch so online so 'n paar Sachen? Viele lieben das ja so, einfach durch Pinterest oder so was zu scrollen und da irgendwas zu finden.
Was habe ich früher gemacht? Aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich so teilweise 'n bisschen unter Druck gesetzt, wenn ich das sehe, weil teilweise sind die echt talentiert. Dann denke ich mir so: „Boah, ich kann das gar nicht so gut.“ Und, ähm, ich will auch nicht so zu viel von anderen kopieren dann online.
<laughs> Mhm. <chuckles> Mhm. Also, du machst schon so da dir den eigenen Kopf und gehst dann einfach so, sage ich mal, raus und schaust nach Inspiration, was dir gerade so in den Kopf kommt, anstatt jetzt so 'n festes Bild zu haben?
Genau. Genau, weil ich denke mir so: „Ich lasse mich dann wahrscheinlich zu sehr von dem, was ich online sehe leiten“, und deswegen würde ich davon Abstand nehmen.
Mhm. Ja. Aber glaubst du, dass das vielleicht auch grade ein Punkt ist, warum Leute dann wieder so die Freude an dem Kreativen verlieren? Weil sie sich so dolle festsetzen an anderen und sich irgendwie so 'ne Messlatte so 'n bisschen zu hoch setzen und dann, ja, ist das alles so schwierig?
100 %, das hatte ich auch. Und man sieht dann, was so andere machen und wie viel, ähm, ja Aufmerksamkeit die bekommen. Und dann will man das irgendwie kopieren, weil man das auch haben will. Ja, und ich finde, dann verliert man dieses Kreative und dann verliert man auch sehr schnell Motivation.
Ja. Mhm. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es im Endeffekt vielleicht auch so 'n bisschen, ja, so Konkurrenz und sowas gibt, grade in der kreativen Branche. Ähm, immer muss es ja irgendwie auffallen, dass es dann auch grade wenn du sagst, du arbeitest damit, dass es irgendwie so die Kunden dann auch anspricht, hast du das auch schon, dass es dann wirklich so 'n dollen Konkurrenz äh, Druck gibt vom Außen?
Ja, auf jeden Fall. Das das gibt's auf jeden Fall. Kreative Jobs sind irgendwie sehr selten. Man verli verdient im Schnitt auch nicht sehr gut eigentlich und, ähm, da ist schon der Druck hoch. Aber für mich habe ich gelernt, ich muss wirklich mein eigenes Ding machen, dann ist das auch nicht so schlimm.
Mhm. Ja. Mhm. Also, sollte man doch schon eher die Prioritäten setzen, dass man daran noch Freude hat, Spaß hat, anstatt jetzt: „Ja, das macht grade am meisten Geld.“ <snorts>
Ja, genau. Also, das mit dem meisten Geld, das klappt kurzzeitig immer, aber irgendwann verliert man so seinen Weg quasi und dann ja dann dann merken, glaube ich, die Kunden das auch und dann ist man nicht mehr so wirklich erfolgreich. Dann hat man auch nicht mehr so dieses Feuer weiterzumachen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen und im Endeffekt, ähm, wie gehst du denn vielleicht auch damit um? Ich glaube, grade bei so kreativen Aufträgen oder auch Berufen, da hat man ja auch ganz oft so Deadlines oder so richtig, ja äh, Aufträge, die so richtig schwierig sind irgendwie. Wie gehst du damit um, dass du da doch noch Freude hast? <chuckles>
Boah, ja. Äh, schwierig, das ist das das kommt drauf an. Ähm, heutzutage manage ich das, glaube ich, sehr gut, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, das gibt einen auch manchmal sehr coole, so Einschränkungen, würde ich sagen und die man halt so kreativ sein muss und wie man die arbeiten muss. Und das gibt mir manchmal Freude, dann halt einfach diese Challenge, also, diese diese Herausforderung zu haben.
<laughs> Ja. Mhm. Verstehe. Mhm. Aber es kann ja, glaube ich, dann auch für andere Leute echt extrem sein. Also, wenn man grade neu anfängt und dann so ganz viele Aufträge auf einmal bekommt, dass es dann irgendwie doch so 'n bisschen zu viel ist. Also, man sollte sich dann doch nicht übernehmen, oder?
Ja, 100 %. Das kann, äh, wie du auch sagst, am Anfang, sehr, äh, überwältigend sein. Genau, dann würde ich auch, wie gesagt, hingehen und versuchen, diese Kreativität auch privat irgendwie auszuschöpfen, damit man nicht halt verzweifelt.
Mhm. Mhm. Hast du denn aber vielleicht auch noch irgendwelche Tools oder irgendwelche Routinen, die dir auch grade helfen, äh, so 'n Ansporn zu bekommen? Wie viele benutzen ja dann auch Musik oder, ähm, lesen dann irgendwas, damit so diese Kreativität kommt. Hast du das auch oder bist du da ga komplett von alleine alles?
Äh, ne, ich glaub, diese Sache, also hm, ja doch, lesen ist 'n sehr guter Punkt. Ähm, vor allem, wenn du so 'n Roman ohne Bilder liest, quasi viele versuchen ja Comics zu lesen, wenn die kreativ sind. Ich finde, normales, ähm normale Lektüre ist gut, weil man sich dann Dinge vorstellen muss. Das ist auch 'n sehr guter guter Weg, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Und was liest du denn da am liebsten von den Lektüren? Was hilft dir denn da am besten? Also viele sagen ja dann: „Ne, so alte Lektüre, also so, ähm, ganz, ganz Späteres, das gefällt mir überhaupt nicht und eher Modernes.“ Wie siehst du das so?
Boah ey, ganz, ganz verschieden. Ich lese fast alles, würde ich sagen. Sehr viel so im Historischen. Ich mag historische Figuren sehr, deswegen bin ich in dem Bereich sehr, ähm, interessiert. Aber ehrlich gesagt, fast alles kann man kann man lesen und Inspiration finden.
Ah, okay. Mhm. Es kommt ja dann wahrscheinlich auch auf ein auf die Person dann im Endeffekt an, was sie grade braucht. Mhm. Und
Genau. Genau. Aber ich glaube auch schon teilweise, man sollte schon so seinen Geist, ähm, verschiedenen Dingen irgendwie aufsetzen, damit man so die Emotionen von von den Charakteren und von dem Autor irgendwie empfindet und daraus kann man halt auch oft irgendwie Motivation finden.
Mhm. Also einfach mal so 'n bisschen rumprobieren und auch einfach mal Sachen lesen, die vielleicht gar nicht so auf einen zu ah, ja zu sprechen dann.
Ja, genau, so 'n bisschen aus dieser Komfortzone raus.
Mhm. Verstehe. Und hast du vielleicht auch, ähm, Personen oder auch Personen um dich herum, die dir auch so 'n bisschen Inspiration geben oder helfen oder vielleicht sogar unterstützen? Also, viele haben ja dann irgendwie die Eltern oder 'n Partner oder so was. Das hilft ja dann auch ganz oft, so kreativ zu werden. Hast du das auch?
Die ja, meine Freundin, die hole ich manchmal so zu Rat quasi als so eine, die nicht so die Kennerin ist in diesem Bereich, um halt so 'ne neutrale Meinung zu bekommen. Ähm, und Mutter teilweise, die, äh, benutze ich dann so als Inspiration. Die mag vielleicht 'ne kleine Skizze und dann denke ich: „Bes hm, vielleicht kann ich das mal nutzen so.“
<laughs> Ja. Mhm. Mhm. <laughs> Viele Leute denken ja auch dann grade von sich: „Ich bin t t ich bin überhaupt nicht kreativ, ich kann nicht malen, ich kann nicht, äh ich lese nicht gerne oder so was.“ Aber manchmal muss man ja auch so 'n bisschen erst ausprobieren, um so das Kreative in sich zu finden, oder?
100 % ja, ich, ähm, habe Informatik studiert, also, bin ich eigentlich, ähm, was akademisch angeht, gar nicht kreativ. Äh, vor 'n paar Jahren bin ich einfach so durch Zufall reingerutscht und gemerkt habe ich stark gemerkt, dass, äh, ich großes Gefallen dadrin habe.
Mhm. Ah. Mhm. Ich habe ja von dir auch gehört, du meintest, du hast als Hobby auch so Videospiele, also, machst du die dann selber oder meinst du jetzt nur so das Spielen davon?
Ne, auch selber machen. Also, ich habe früher gerne welche gespielt, ja, aber das Machen ist irgendwie auch sehr, ähm, cool.
Ah, okay. Mhm. Also, bist du dann eher so drinnen in den ganzen Coding und den ganzen, äh, System oder bist du eher so im Design?
<chuckles> Im Design eher. Also dieses Coding, obwohl ich das kann, ist das schon so 'n bisschen öde für mich. Ähm, ich finde so diese Charaktere gestalten und Fahrzeuge und diese Karten und, ähm, das Design drumherum, so die Mechaniken, sich irgendwie die Theorie darüber zu machen. Boah, ich finde das total spannend.
Mhm. Verstehe. Oh. Mhm. Hast du dann auch schon mal, ähm, ein eigenes Videospiel angefangen oder bist schon mal 'n bisschen weiter gekommen? War da schon mal so ein Projekt?
Ja, ja, äh, ich arbeite jetzt momentan so hobbymäßig an einem und in der Vergangenheit habe ich mal immer wieder welche angefangen, aber ehrlich gesagt nie zu Ende gemacht.
Aha. <chuckles> Und in welche Richtung geht das Spiel dann? Also, f ganz oft hört man ja jetzt grade bei den Kreativitätspreisen, die man da auch gewinnt, kommen diese kommen ja total diese Indie-Games wieder hoch.
Ah, ja. Ja, Indie-Games, äh, ich könnt ma man könnte meine auch quasi so nennen, aber die sind verschieden. Also, ich habe eins, das ist wie so 'n Jump 'n' Run, das andere ist so 'n, ähm, Abenteuerspiel, das andere ist so 'n Arcade Militär-Panzerspiel, so verschiedene Richtungen.
Mhm. Ah. Mhm. Das ist ja cool zu hören. Und welches Videospiel hat dich vielleicht auch total so inspiriert?
Äh, nicht ein Videospiel per se, aber Roblox, die Plattform, finde ich unglaublich cool. Das Prinzip dahinter, dass jeder halt 'n Spiel machen kann und ja, jeder damit irgendwie was verdienen kann und sich so ausdrücken kann. Das ist echt cool.
Ja. Mhm. Und da kann, glaube ich, auch also, die Plattform ist sehr, sehr beginnerfreundlich, wenn man sowas ausprobieren möchte. Ähm, hört man ja auch ganz oft, dass man da auch total kreativ werden kann mit den Spielen, weil es halt alles so einfach ist.
Ja. Genau, das ist ja, ähm, 'ne Plattform, die ist ja, glaube ich, eher so oder was heißt glaube, die ist auf jeden Fall auf Kinder, ähm, ähm, gezielt und deswegen genau, wie du ja sagst, das ist sehr einfach zu starten. Und ja, ich finde das einfach cool, auch wenn das jetzt für Kinder ist. Ich mache die Spiele nicht selber auf der Plattform, aber das war schon für mich so 'n großer Punkt, wo ich gesagt habe: „Ey, wenn so 'n Zwölfjähriger das machen kann, dann kann ich das ja auch machen. Das ist ja jetzt kein, ähm, Hexenwerk.“
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und das ist auf jeden Fall auch cool, dass es alles auch kostenlos, also, meistens erreichbar ist, die ganzen Spiele. Dann kann man sich da immer was aussuchen et cetera.
Genau und ich finde, das ist auch, ja fast schon das ist auch auf jeden Fall inspirierend und motivierend und auch bewunderlich, wie kreativ die Kinder da auf der Plattform sind. Im Gegensatz, wenn man auf ja, in in Gamestop guckt, was es für Spiele gibt, die sind ja fast immer gleich.
Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Und, ähm, grade noch mal so zurück zu der Motivation, wie man die halten kann. Hast du denn vielleicht, äh, so 'n Plan oder also, viele haben ja dann und sagen dann: „Ja, ich bleibe jetzt auf jeden Fall erst mal 20 Minuten pro Tag kreativ oder so und so.“ Hast du da 'n fes festes Zeitfenster oder sagst du: „Ne, ich mache es einfach, wie es kommt?“
Hm, ja, ich versuche schon so 'n so so 'n Fenster aufzu aufzustellen, aber ich ich muss ehrlich sagen, dass, ähm, das, ja das das, ähm, schränkt mich zu sehr ein. Ich lasse mich davon sehr so stressen, deswegen sage ich mir meistens so, ich setze mir quasi 'n Ziel anstatt so 'n Zeitfenster.
Mhm. Mhm, verstehe. Es macht dann vielleicht auch so 'n bisschen zu viel Druck, wenn man sagt: „Ja, ich muss jetzt 1 Stunde sitzen und kreativ sein.“
Ja, 100 %. Und dann guckt man immer auf die Uhr und irgendwann aber nach so, keine Ahnung, 30 Minuten, keine Lust. Aber man hat sich ja gesagt: „Ich bleibe jetzt 'ne Stunde hier sitzen.“ Und dann, ja, zwingt man sich und das ist nix.
Mhm. <chuckles> Ja. Mhm, verstehe, ja. Und im Endeffekt hast du vielleicht auch noch so 'n Tipp, wenn man jetzt grade ein Anfänger ist und so sagt: „Ich möchte in die kreative Schiene gehen. Also, vielleicht mal was ausprobieren, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.“ Es gibt ja so, so, so viel. Hast du vielleicht irgend 'n Tipp, äh, wie man da reinkommen kann?
Ähm, auf das Bauchgefühl hören, was man machen will, egal wie schwer das ist. Und dann, ja, irgendwie so 'ne Onlineplattform wie Instagram, Pinterest oder so, 'n Profil aufbauen, weil dadurch kann man echt viele Aufträge bekommen, wenn man das irgendwie gu sehr gut macht.
Mhm. Ja. Mhm. Und definitiv dann auch rumprobieren, also, ganz, ganz viele Sachen, richtig?
Ja, ja, ich mache hier auch ganz viele Sachen. Ich habe auch mit ganz vielen verschiedenen Interessen angefangen und irgendwann findet man genau das, worauf man irgendwie so, ja, hingearbeitet hat.
Mhm. Mhm, was einen dann im Endeffekt, ja das einfach da bleibt und wo das Interesse auch immer, ja, dann im Endeffekt da ist.
Genau, richtig, wo man irgendwie so, ja, fast schon so wie sagt man so, die, ähm, Destiny von einem ist.
Mhm. <snorts> Verstehe, okay. Ne, aber es war super interessant, mit dir da drüber zu reden. Habe mich auch total gefreut, deine Sichtweise auf die Dinge zu hören.
Ja, ich fand das auch 'n echt tolles Gespräch. Danke. Bis dann. Tschau.
Mhm. Bis dann.